Я думаю, что если человек нацелен на работу, то он понимает, что он в офис приходит там не поговорить. И если это всё-таки поговорить, то вот вернёмся к началу разговора. Есть там обеденный перерыв, когда ты можешь за час или там, смотря какой у тебя график, рассказать, что происходит, что произошло. Вот. Но лично, э, да, отвлечься там, э, чуть, для этого, в принципе, и сделана, э, пауза вот эта обеденная. Но я знаю лично людей, которые, а, м, не хотели бы переходить полностью на вот, как и я, в принципе, на дистанционный формат работы именно по той причине, что они вот это, ну, как бы, а, описывают тем, что, а, в офисе: "И там я сконцентрирован, я знаю, что вот я там, например, со стольки-то до стольки-то работаю, и у меня нет каких-то отвлекающих факторов". При этом, например, а, дочка там дома может быть, а, иной раз там подбежит и вот там что-то спросит. То есть это отвлекает. И, может быть, я знаю, что вот у меня там, ну, есть люди, например, которые работают по проектам. Они, например, знают, что, а, они могут, э, ну, должны там проект выполнять к такому-то времени. То есть сегодня они могут работать там да, да, да. То есть не то чтобы ты там каждый день работаешь да, не то что ты каждый день работаешь там 8 часов. Ты можешь работать сегодня, например, э, 7, завтра, например, 3, а послезавтра 8. Да? И вот они понимают, что у них, в принципе, есть дедлайн, но вот этот вот график работы именно дома, он не закреплен. И поэтому они там: "Ой, часик там то, полчаса это". И вот это всё-таки отвлекающие факторы да, да, да. Но при этом в офисе они говорят, что там: "Мы спокойно вот знаем, что у нас есть дедлайн и 8 часов в офисе, но ты же не будешь 8 часов там кофе пить, например". Тебе всё равно ты всё равно садишься, работаешь, и как-то получается продуктивнее. То есть знаю лично таких людей, которые вот, э, ну, именно поэтому предпочитают работать в офисе, в наверное, потому что, а, уровень организации, вот организовать себя, работать дома вызывает трудность.
Мгм. Да, да. Отвлечься. Мгм, мгм. Так, почему? Ага, ага. Да, да. Да, дедлайн есть чёткий, время есть чёткое конца работы. Контракт, опять же, да? Мгм. Да, да-да. Да. То есть вопрос самоорганизации очень важный ещё здесь, да? Мгм, мгм. Да, да, да. <chuckles>

Ну, здесь ещё есть такой момент, что вот, как мы уже обсуждали, да, что ты собираешься, выходишь из дома, и всё это время ты действительно настраиваешься на то, что ты сейчас будешь всё-таки больше работать, чем общаться с коллегами. А что в таком случае, вот как что именно может мешать так с самоорганизоваться дома? Вот ведь на гибридном графике работы тебе тоже придётся как-то организовывать себя дома, настраивать на работу дома. Что именно мешает? Вот в чём разница между самоорганизацией в офисе и дома? Ну, помимо отвлекающих факторов в виде дочки, например.
Мгм. Ам <laughs> Я думаю, что это, йе как бы много зависит от характера человека. То есть есть люди, которые там скажут: "Вот у меня есть 20 минут, условно говоря, за 20 минут у меня, н там должна быть выполнена такая-то работа". Есть люди, которые скажут не так. Есть люди, которые скажут: "Ой, у меня есть там, а, час, и при этом вот из этого часа я выделю себе 20 минут, чтобы выполнить эту работу". А какие это будут 20 минут? Там это будет 5, 5, 5 и 5, или же это будет там 10 и 5 и 5 минут. То есть и в вя в пределах других, а, а других минут этого часа я буду заниматься чем попало. То есть тут, мне кажется, зависит очень много от, а, а, от, э, характера человека. Плюс, насколько он нацелен на эту работу, насколько ему нравится эта работа, потому что работа, которая, в принципе, нравится и не вызывает какого-то вот прям, а, а, грустного настроения, да, такой как-то, да да, ты её и делаешь с удовольствием. Плюс, я думаю, что это какие-то системы поощрения. То есть, наверное, если тебя устраивает твоя зарплата и, в принципе, а, если ты знаешь, что вот тебе нужно это выполнить, чтоб там заработать такие-то деньги, а тебя это мотивирует
Так. Мгм. Да, да. Ага. Мгм. Внутреннего сопротивления, скажем так. Мгм. Мгм. То есть материальная самомотивация должна быть ещё помимо всего прочего?
Да, мотивирование. Ну и, конечно же, насколько человек хочет, а, расти в карьере, потому что я думаю, что в карьере растут люди, которые замотивированы, которые нацелены на результат, умеют сотрудничать Да, конечно.
Ага. Ну и организованы в любом случае, да, что в офисе, что дома. Потому что момент организованности сотрудника на собственную продуктивность, он важен, в общем-то, в первую очередь.
То есть Конечно, да, м.